Ừm, bạn ơi, ờ, cho mình hỏi là gần đây á, mình thực sự stress vì cái chuyện ăn uống luôn á. Tức là, ừm, công việc của mình hiện tại nó đang rất là quá tải, ờ, mình phải làm cả một cái tuần lễ, và tối về thì mình còn phải làm thêm nữa, cho nên là mình cứ liên tục, liên tục như vậy, nó lặp đi lặp lại á, ờ, làm cho mình rất là lo lắng về cái chuyện ăn uống của mình á. Mình cũng đang biết rõ rằng là cái cơ thể của mình phải cần có những cái bữa ăn cho nó đàng hoàng, tử tế để cho mình có thể là đảm bảo về sức khỏe. Tuy nhiên là cái cái công việc của mình á, nó cứ bị cuốn theo á, kiểu như là mình, ờ, ừ, quên đi mất cái bữa ăn trưa luôn. Rồi đôi khi bữa sáng thì mình cũng chỉ uống có cà phê thôi, để mà nạp cái năng lượng á. Rồi, ờ, tối đến á, về đến nhà là mình đã không còn một cái chút sức lực nào để mình có thể chuẩn bị đồ ăn hết trơn á. Sau đó mình lại bắt đầu ăn tạm ở ngoài, rồi mình mua đồ ăn nhanh, khi mà mình ăn xong á, thì mình lại cảm thấy mình rất là tội lỗi cho cái sức khỏe của mình nữa. Thì, ờm, hiện tại mình cũng có tìm hiểu thêm một vài cái phương, a pháp ở trên mạng á
Ừm, yeah. Ừm, mình hiểu. Ừm, ừ. Ừm. Mình hiểu. Ra vậy. Ừm. Mình hiểu. Ra vậy.
để mà làm sao mà mình có thể ăn uống được cho nó đàng hoàng. Tuy nhiên là mình cứ, ờ, xem xong, mình thử được 1, 2 ngày rồi mình lại bỏ cuộc á. Ờ, mình cũng muốn thay đổi làm sao, nhưng mà không biết phải bắt đầu với cái lịch nó như thế nào nè, cho nên là bạn có thể giúp mình được không?
Ừm, mình hiểu. Ừm, mình hiện tại rất là hiểu cho cái vấn đề cảm xúc của bạn đang gặp phải. Tại vì quá là bận với công việc đi, cho nên là bạn cũng rất là lo lắng về cái việc mà không có một cái chế độ ăn lành mạnh nó duy trì á bạn. Thì thành thử ra mình thấy khi mà nghe bạn chia sẻ là mình thấy là, ừm, bạn rất là lo lắng luôn, bạn rất là hoang mang, bạn không biết phải làm như thế nào để mà có duy trì một cái bữa ăn thật sự là lành mạnh. Tại vì với bạn thì mình thấy á là bạn cũng đã nhận thức được một cái vấn đề ăn uống, ơ, nó là một cơ một cái điều gì đó rất là đáng khen ngợi, nhưng mà, ừm, chỉ đơn giản là hiện tại bạn không biết phải làm như thế nào thôi. Vậy hy vọng rằng là khi mà mình cũng có thể đưa cho bạn những cái lời khuyên, mà trước khi đưa lời khuyên á thì mình có một số những cái câu hỏi mà muốn hỏi bạn, thì hông biết là bạn có sẵn lòng để mà chia sẻ về những cái vấn đề của bạn hiện tại đang gặp phải hông? Ừm.
Ừm. Ừm. Đúng rồi đó. Đúng, đúng, đúng. Ừm, có chứ, tại vì là hiện tại là mình cũng đang rất là muốn để mà biết xem là mình có những cái giải pháp nào khắc phục cho cái sức khỏe của mình hông nè, nên mình sẵn sàng nha.
Ừm. Ừm, hông sao đâu bạn, mình cũng đừng có quá lo lắng đâu nha, tại vì thực ra là cũng sẽ có rất là nhiều người gặp phải cái tình trạng đặc biệt là cái việc mà bận rộn á, không có một cái bữa ăn nào đó đàng hoàng á, ở ngoài kia rất là nhiều luôn. Hông, bạn hông có cô đơn trên cái cái con đường này đâu, nhưng mà cho đó là
Ừm. Ừm, cũng rât là nhiều người cũng có giống mình hết, đúng hông
Đúng rồi, s có rất là nhiều người sẽ gặp phải cái tình trạng như bạn, nhưng mà cho mình hỏi á là hông biết rằng cái lịch làm việc của bạn á, thì nó cái thời gian nó sẽ như thế nào trong một ngày và trong một tuần hả bạn? Thì, ờ, biết bạn phân bố thời gian nó ra làm sao cho cái mục ừm, cái lịch làm việc, ừm, ở hiện tại của bạn á? Ừm.
Ừm, hiện tại nha, ờ, một tuần của mình thì hầu như là mình làm, ừm, khoảng là từ thứ Hai tới thứ Bảy luôn. Ờ, đôi khi là mình có thể là thứ Bảy mình làm ở nhà cũng được, ờ, tuy nhiên là mình làm từ thứ đa phần là từ thứ Hai đến thứ Bảy, rồi, à, buổi tối về thì mình có làm thêm job nữa, tức là mình đang làm, ờ, 2 công việc, đó. Thì công việc chính của mình vẫn là công việc ở cơ quan, ở công ty, thì mình đang, ơ, đang bận nhất là cái công việc đó, bởi vì mình phải chạy doanh số và mình phải, à, làm những cái công việc mà nó về quản lý về con người, cho nên là nó nó nó nó nhiều việc cùng một lúc đến. A, rồi tối đó mình làm thêm nữa, nên là mình cũng, ơ hầu như là mình chỉ có rảnh vào ngày Chủ nhật, ờ, tuy nhiên Chủ nhật là buổi sáng á thì mình cũng dành thời gian, ơ, đi lễ, đi nhà thờ, rồi mình chỉ có rảnh vào buổi chiều một tí thôi. Đó, nó lịch của mình nó là như vậy đó.
Mình Rồi. Trời đ Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Ừm. Ừm, vậy là tính ra là trong 1 tuần liền, những cái ngày mà từ thứ Hai tới thứ Bảy là bạn gần như là bận hết tất cả thời gian hả? Bạn ví dụ bạn có thể dành một cái khoảng thời gian cho buổi sáng hoặc là cái buổi nào đó ở trong ngày để mà bạn chuẩn bị một cái phần ăn nào đó hông? Ví dụ như vậy, ừm.
Đúng rồi, hầu như là kín rồi đó. Ừm. Nếu mà để chuẩn bị một cái, ơ, cái cái cái phần ăn á, ờ, cho 1 tuần á hả bạn?
Ừm, cho cái ngày hôm bạn ơi, ừm.
Ờ. Ừ, nếu mà cho ngày thì mình nghĩ rằng là buổi tối mình về á thì mình chuẩn bị trước á, thì may ra còn có thể là là là có thời gian. Chứ còn buổi buổi sáng mình dậy thì mình hổng có dậy nổi, tại vì tối mình làm việc t tới khuya á nên là thời gian của mình nó cũng hơi kín á. Ừm.
Ừm. Ừm. Mình hiểu. À, là bạn cũng khá là bận rộn đó chứ, từ thứ Hai, thứ Bảy là gần như là cả 1 tuần liền không chỉ là làm công việc chính mà bạn còn phải thêm công việc phụ, mình thật rất là đồng cảm với bạn, vì bạn rất là nỗ lực trong cái vấn đề làm việc luôn á. Mình rất là nể bạn, nhưng mà
Đúng rồi. Ừm. Ừm, mình cảm ơn nha.
á nha, thì ví dụ như mà ở trên công ty của bạn á, thì bạn có tiếp cận được với lại bếp hay là tủ lạnh ở cái nơi làm việc của bạn hông? Hay là hông có một Cái cái cái cái gì ở trong công
Ừm. Có nha, công ty của mình là có tủ lạnh nè, ờ, và có cái, ơ, cái nồi có đó là, gọi là, cái, ơ, cái lò vi sóng á, cái lò vi sóng để mà hâm đồ ăn cho nhân viên, đó. Ờ, với lại có cả cái cái cái bình, ờ, cái bình đun siêu tốc để mà đun nước sôi. Đó, ờ, khi mà lâu lâu nhân viên cần ăn mì thì sẽ đun nước sôi ăn mì. Đó, đó là 3 cái dụng cụ mà công ty mình đã hiện tại đang có sẵn cho nhân viên á.
Ừm. Lò vi sóng. Ừ. Ừm, hiểu. Ừm, ra vậy. Ừm, tính ra cũng khá là may mắn ha là tại vì công ty ờ, cung cấp đầy đủ những cái đó. Nó cũng sẽ giúp đích ích cho bạn một phần nào đó trong cái vấn đề mà bạn chuẩn bị đồ ăn và cái lời khuyên của mình sau phía sau. Mà trước khi đo mình cho bạn lời khuyên mình ấy, hỏi một tí nữa nha, thì hông biết rằng lá, ừm, với bạn á cái mục tiêu về cái việc mà ăn uống lành mạnh này nè, về sức khỏe á thì, ờ, bạn đặt ra cho mình mục tiêu như thế nào? Hoặc là bạn có một cái chế độ ăn thiêng ăn kiêng nào mà bạn đang theo hông? Ừm.
Ừm. Thực ra là hồi giờ mình vẫn cái mục tiêu của mình là duy trì trong cái số lượng ký là 50 ký, mình sẽ không tăng cân nha. Tuy nhiên á là gần đây là mình ăn uống một cách là không có còn theo chế độ, ờ, lành mạnh nữa, dẫn đến là mình đã bắt đầu tăng cân rồi, là mình cảm thấy mình đã bị sa sút rồi đó. Nên mục tiêu của mình là vừa giữ được giảm được ký lô ở một cái mức độ theo cân nặng mà mình mong muốn là 50 ky, ờ, vừa đảm bảo được cái sức khỏe của mình. Tại vì khi mình ăn những cái hàng quán bên ngoài á thì mình cũng thực sự là nó sẽ bị nó sẽ không đảm bảo vệ sinh nè, về sức khỏe mà cả về cái việc tinh bột nhiều á. Thì mình là con gái nữa, cho nên mình cũng dễ bị tăng cân á. Đó, nên mục tiêu của mình là cả về sức khỏe mà cả về về vóc dáng nữa kìa, mình muốn nó đẹp từ bên trong á. Cho nên là đó là cái mục tiêu của mình.
Mình À. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Mình rất là hiểu tâm lý của bạn ngay lúc này luôn. Bạn rất là muốn, nhưng mà tại vì cái công việc của bạn nó quá nhiều thành ra là, ờ, mình không thể nào mà chu toàn hết tất cả mọi thứ được, đúng hông? Nhưng mà sẽ có một cái giải một số những cái giải pháp như thế này, hông biết là nó sẽ phù hợp với bạn hay không? Nhưng mà mình hy vọng rằng là nó vẫn có thể giúp ích được bạn. Đầu tiên á
Ừm. Đúng rồi đó. Ừm, mình đang nghe nè.
Ừm, bạn có thể có một cái giải pháp nào cho cái việc mà tiết kiệm cái thời gian chế biến lại. Ví dụ như là thay vì á bạn nấu ăn, ngày nào bạn cũng sẽ nấu cái món ăn đó, xong rồi bạn đi lên làm công ty, xong bạn ăn rồi là bạn đem về, tối bạn lại nấu nữa, đúng hông? Thì cái điều đó nó cũng sẽ rất là tốn rất là nhiều thời gian trong việc nấu nướng này. Và thay vào là bạn có thể chuẩn bị cái đồ ăn sẵn, đồ ăn nhanh, hoặc là bạn nấu hết tất cả những cái đồ đó vào cuối tuần của bạn, hồi nãy bạn có chia sẻ là cuối tuần của bạn thì rảnh, đúng hông? Có thể đi
Ờ ha! Mình hiểu. Ừm. Đúng, đúng, mình có rảnh vào ngày, à, Chủ nhật đó.
Ừm. Bạn có thể đi chợ vào ngày Chủ nhật nè, rồi bạn liệt kê hết tất cả những cái món mà bạn muốn ăn vào cái tuần hôm sau á, và cái cái món đó là những cái món như thế nào. Bạn có thể là đi chợ mua hết tất cả những món đó, xong là bạn
Ừm. Mình sẽ lên kế hoạch trước.
Đúng rồi, bạn sẽ về nhà sơ chế, bạn sơ chế xong rồi bạn chế biến luôn, bạn chế biến luôn. Ví dụ như là chế biến những cái món mà bạn thịt á, thì mình có thể chế biến xong, mình có thể để ở trong ngăn đá, còn những cái món
Ừm. À, cũng hợp lý ha!
rau á thì bạn có thể để ở trong tủ lạnh, khi nào mà bạn cần thì bạn lấy ra bạn luộc hoặc là xào nhanh thôi. Ừm, mình bị hết tất cả mọi thứ trong một tuần, rồi sau đó thì mình sẽ chia nhỏ cái phần đó ra. Ví dụ thứ Hai bạn ăn cái gì thì bạn sẽ đem lên công ty, rồi là bạn có dụng cái lò vi sóng á, ờ, vào buổi trưa á thì bạn cũng có thể là hâm lại, rồi là nấu lại gì đó để mà cho cái cái cái bữa cơm đó nó nó đầy đủ chất.
Ừm, hiểu. Hay đó! Đúng rồi, đúng rồi, như vậy thì tiện quá! Ờ. Ừm.
Đúng rồi. Thì hông biết cách này có ổn bạn hông? Ừm.
Có chứ, mình thấy cái cách mà chuẩn bị trước này á là đôi khi cái mình nghĩ rằng mình sợ rằng là nó hổng đảm bảo chất dinh dưỡng, cho nên là với lại mình cũng chưa nghĩ đến cái cách này nữa cho nên là mình chưa có dám thử, nhưng mà khi bạn nói thì mình đủ tự tin rằng là nó phù hợp với mình đó nha, tại vì dù sao mình cũng rảnh Chủ nhật mà, để mình thử nha.
Đúng rồi. Ừm. Thực thực ra là nó cũng sẽ có một gì đó ảnh hưởng tới cái hàm lượng dinh dưỡng, nhưng mà nó cũng sẽ không thất thoát đi nhiều á bạn, tại vì
Ừm, dù sao nó vẫn tốt hơn ăn bên ngoài mà, đúng hông?
nó sẽ rất là tốt hơn so với việc mà bạn sẽ ăn bên ngoài, bạn phải đi mua này kia các thứ thì nó sẽ bạn không biết được cái vùng nguyên liệu nó ra làm sao, cũng như không biết cái cái chất lượng mà mà đồ ăn á, nó sẽ như thế nào á, mà tay bạn làm một cái đồ ăn thì nó sẽ thích hơn, cũng như là nó nó nó hợp khẩu vị của bạn hơn á và đảm bảo sức khỏe hơn rất là nhiều, mình nghĩ cách này sẽ phù hợp với nhiều người mà có lịch trình bận rộn như vậy. Ừm, cái thứ ừm, cái thứ hai nữa là bạn cũng có thể là chuẩn bị những cái đồ ăn nhẹ á, mà nó có đầy đủ cái chất dinh dưỡng, ví dụ như là buổi sáng bạn hông cần phải là là là bỏ bữa đâu, bạn cũng có thể ăn những cái món mà nó rất là nhanh thôi, như bánh mì mà kẹp với xa lách, có rau nè, có thêm trứng nữa. Cái món ăn nhanh như vậy, nhẹ như vậy, nó cũng sẽ không có tốn quá nhiều thời gian nhưng mà nó một phần nào đó nó đầy đủ những cái chất dinh dưỡng, như là chất xơ, như là cà, ờ, ừm, cà chua nè, rồi là dưa leo nè. Đó, bạn có thể ăn một b bữa sáng như vậy mình nghĩ, c ư, nó chỉ tốn đâu đó khoảng 5 phút thôi. Thì, a, hông biết là
Mình hiểu. Ừm. Đúng nè. Ừm. Ok, để mình thử nha. Ờ ha! Đúng rồi, cái này mình cũng có lò vi sóng nữa nè, mình cũng có lò nướng ở nhà nữa thì mình nghĩ chắc là mình cũng làm nhanh thôi.
Đúng rồi. Ừm, thì đó cũng là một cái phần mà bạn có thể tiết kiệm cái thời gian để mà bạn chuẩn bị một cái bữa ăn sáng, nó không có nó đầy đủ dinh dưỡng nhưng mà tuyệt đối nha, đừng có bỏ bữa, tại vì dù gì nữa thì bỏ bữa lại bỏ một cái bữa thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới tình trạng sức khỏe của bạn về sau luôn á, cho nên là sẽ không đạt tiêu mà bạn mong muốn là cái việc mà bạn có một sức khỏe tốt cũng như là việc giảm cân á bạn. Ừm.
Hay đó, để mình note. Ừm. Ừm, mình hiểu rồi. Ờ, thực ra cái này mình thấy là nó cũng dễ làm mà sao tự nhiên hồi đó giờ á, đôi khi cái mình bận quá cái mình lại lại quên bẵng mất đi luôn và mình cứ tập trung vô vào cái công việc thôi. Ờ, rồi cái chế độ ăn mình cũng quên mất đi cái bản thân của mình á, chợt là tự nhiên cái vô tình cái mình cảm thấy rằng là mình phải ờ, sau vừa rồi mình mới ốm á thì tự nhiên mình mới chợt nhận ra là mình đã đã đã không có chăm sóc cho sức khỏe dẫn đến mà vì quá bận á. Nên sau khi bạn nói thì mình chợt nhận ra rằng là, ồ, mình cần phải thay đổi và có những cái cách này rất là phù hợp với mình luôn á, để mình thử liền trong ngày mai luôn nha. Ờ, cảm ơn bạn rất là nhiều đã chia sẻ cho mình những cái, à, kiến thức bổ ích trong ngày hôm nay nha. Chào bạn nha.
Ừm, điều quan trọng hơn hết á là là sức khỏe của bạn hơn hết nha bạn, mình sẽ ở đây, hy vọng bạn sẽ ổn. Tạm biệt.
Ừm. Ô kê, tạm biệt.